بُصّي، أنا بقى لي فترة كده باحاول إن أنا ألاقي لنَفْسي routine يبقى مُتوازِن في اليوم، يعني أبقى باعمِل فيه كُلّ الحاجات اللي ورايا، وفي نَفْس الوقت واخْدة بالي من نَفْسي، بس للأسف مش عارفة أعمِل ده إزاي ومحتاجة إن أنا أفضفض كده مع حد وأطلّع أفكاري كده يعني، أتصرّف إزاي وأعمل إيه؟
اهم. إمم، إمم. فاهماكِ طبعًا، ن يعني آآ، أنا عايزاكِ تتكلّمي براحتِك وتفضفضي براحتِك وطلّعي كُلّ اللي جواكِ وتحاولي إن أنتِ بِقدر الإمكان تفضّي كُلّ الطاقة اللي جواكِ دي آآ، لو أي ف لو في أي طاقة سلبية أنا موجودة هنا عشان أسمعِك، آآ، بس أنا عايزاكِ برضه تشرحي لي بشكل أفضل وتتكلّمي كده إيه الroutine اللي أنتِ يعني نِفْسِك تحقَّقيه ومش عارفة تعملي له توازن، ابتديه كده من يعني من الصُبح، نِفْسِك تعملي إيه الصُبح وصولًا لبِالِليل؟
إمم. بُصّي